Exacto. Te te mencioné eso, ¿sabes?, porque yo cuando era pequeño, ah, no no he sido millonario, no he sido de rico y ese tipo de cosas, pero sí estaba en un lugar, en una posición económica, por ejemplo, en la escuela o en el colegio, mejor que mis otros amigos, porque mis papás tenían un restaurante que se llenaba, tenía su famita en la ciudad y eso Sí, le iba bien, correcto. Y yo, de pequeño, digamos, quería una PlayStation, quería esta, quería la consola, quería el juego y se me, eh, se me lo brindaba porque, aparte, tenía buenas notas, ah, y era cumplido, era, ah, educado, hasta que hubo un día que mi papá me dijo: "Oye", era por Navidad, me dijo: "Oye, ah, por la iglesia vamos a dar, a donar, ah, ropa a niños que es ah, no tienen muchos recursos". Yo aún era muy pequeño, yo le dije: "Yo no quiero dar mi ropa", y me dijo: "Pero tienes ropa que ya ni te pones, y no la usas, y no la vas usar, porque vas a seguir creciendo". Y yo yo le dije: "No, no quiero darle a nadie, porque no se lo merecen", o sea, le dije algo feo Sí, sí. Y me dijo: "¿Sabes qué? Mañana", ese día era viernes, me dijo: "Mañana, sábado, vamos y te llevo, y vas a ver que te va a cambiar algo". Y yo: "No, que". Y fui con él. Se me quitó todos esos comentarios para siempre, o sea, es exacto. Eran niños que tenían botellas de plástico, como zapatillas, entonces se me fue todo ese ese ego o esa esa tontería que tenía en la cabeza. Era un pequeño, no tenía ni 10 años. Sí, como tú dijiste, era falta de educación, ah
Ajá. Ajá. Ujú. Ajá. Ah, okey. Le iba bien. Ujú. Ajá. Ah, qué bien. Ajá. Ajá. Ah, okey. Ajá. No, okey, sí. Es mía. Ajá. Ah, okey. <chuckles> Te arrepentiste, te arrepentiste de lo que dijiste. Ujú. Ah, okey, sí. Ajá. Sí, pues, te sirvió. Aprendiste algo ese día. Ajá.
porque mi papá tuvo que educarme, y lo hizo, pero si hubiera dejado como que: "Sí, sí, sigue siendo, ah, sigue pensando que el dinero te hace mejor que los demás". No, eso no está bien.
Ajá. Ajá. Es que el dinero sí te puede dar la oportunidad de llegar a esas cosas, ¿no?, pero tampoco te lo garantiza. También es saber gastar el dinero de forma correcta.
Ujú. Exacto.

Yo co yo primero podría decir que es complejo, es un poco complejo para que muchas personas, como que no sonar tan frío, se podría decir, am, y la perspectiva, porque hay un dicho que dice que: "Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana", y eso es un dicho por algo. O sea, ah, puede haber amor
Ajá. Sí. Ajá. Claro. Ajá. Ajá, sí, di como que sí la escuchaba.
puede haber amor en la relación, puede haber, pero la refrigeradora no se va a llenar por amor, <chuckles> ah, la luz no se va a venir por amor, entonces Ah, hay que hay que ser hay que ser honestos, hay que ser directos, y la el dinero compra no es de comprar felicidad, pero da felicidad, es una es una vía para que uno esté tranquilo. <chuckles>
Ujú. <chuckles> Exacto, exacto. Ajá. Sí, es verdad. Ajá. Sí. Ajá, como que te ayuda a estar más tranquilo, ¿no? Y más estable, más cómodo y eso quieras o no influye en cómo te sientes también, ¿no?
Claro. Exacto, exacto. El dinero sí contribuye a la felicidad, porque cubre necesidades que nece que que que son importantes para nosotros, o sea, la luz, el agua, la comida, ah, vivienda. Entonces, ah, esa falta de recursos en en áreas generales nos crearía infidelidad y crearía problemas como divorcios, violencia y tantas cosas.
Ajá. Ajá. Sí. Ándale también. Ajá. Sí es verdad. Y yo como que lo he escuchado mucho, como que si, bueno, me ha tocado así como de que si alguien te dice que el dinero como que no importa, probablemente es porque esa persona nunca le ha faltado nada también, ¿no? Puede ser por esa parte también, de que como que ya tiene todo cubierto, que la comida, la casa, salud, todo, o sea, la educación y, o sea, las otras personas, o sea, como que no tienen ese estrés y por eso siempre van a decir como de: "No, el dinero no importa, el amor es lo que importa". Ajá, porque no están en el otro lado de la moneda, ¿no? Sufriendo porque les falta. Así es.
Ujú. Ah. Uy, corre. <chuckles> Eso. Exacto. Ujú. Exacto. Exacto. La posición económica. Eh.